Alors heu, j'aimerais te parler aujourd'hui du fait que, heu, il y a quelque chose que j'aimerais réussir un peu à mettre en place, heu, dans ma vie de tous les jours, dans mon quotidien, heu, c'est d'être, heu, un petit peu plus, heu, fière de moi et de de fêter un peu, heu, toutes mes, heu, petites réussites du jour, parce que, heu, j'ai tendance à être assez critique envers moi-même et à pas vraiment, heu, me féliciter quand j'arrive à faire quelque chose et heu, plutôt avoir tendance à dire: «Heu, bon bah, heu, à à l'étape suivante». Et heu, c'est vrai que, du coup, heu, ça joue un peu sur mon moral et heu, et j'aimerais quand même, hem, voilà parfois, heu, réussir à prendre une pause et à me dire, heu: «Non, mais tu te rends compte, aujourd'hui tu as réussi à faire ça!» voilà, heu, heu et et et les fêter un peu, voilà. Les les prendre en compte et heu, et essayer d'en même temps de prendre un petit peu plus, heu, confiance en moi. Donc, heu, déjà, en parler, je pense que ça va me faire du bien et puis, si jamais, heu, tu as quelques petits conseils, je suis preneuse.
Mmh mh. Mmh. Ouais. Mmh mh. OK. Beh, écoute, heu, je te remercie de de pour ta confiance. Heu, c'est vrai que c'est une super démarche, justement, d'être dans cette optique-là, de reconnaître, heu, ces petites victoires quotidiennes, parce que c'est quelque chose, heu, heu, qui qui, parfois, heu, sur lesquelles on fait un peu l'impasse, heu, alors qu'en fait, il y a des raisons de de célébrer, hein. Parce qu'on se dit: «Ah, bah, c'est c'est pas assez», donc on passe vite à l'action d'après mais, heu, sur le long terme, ça peut être vraiment quelque chose de de positif pour ton mental donc, heu, vraiment, heu, c'est tu es dans une tu es tu es dans une super bonne dynamique, je trouve. heu, au niveau de des choses que tu as pu accomplir, des choses des petites choses dans la journée, heu, qui te rendent fière. Est-ce que tu pourrais me donner des exemples de choses où tu as remarqué, peut-être, heu, un peu tardivement, ou plus ou moins sur le moment, que, heu, c'était quelque chose qui avait été positif pour toi, mais tu l'as pas célébré, heu, immédiatement?
Merc Alors, heu, la première chose au final même que je fais dans la journée, c'est, heu, faire, heu, 30 minutes de sport et heu, c'est quelque chose qui est, heu, pas du tout naturel pour moi, ça fait que 6 mois que j'ai mis ça en place et voilà, ça j'essaie de de me remettre un peu en forme. Mais, heu, c'est vrai que, heu, heu, je suis pas du tout une personne sportive de base et c'est pas dans ma nature, heu, de faire du sport, c'est pas vrai forcément quelque chose que que j'apprécie. Donc c'est vrai que ça, c'est une 1re chose, heu, je commence dès le réveil à faire ça parce que je sais que sinon plus tard dans la journée, j'arriverai pas à m'y mettre. Hem, <chuckles> sinon je me dis: «Oui je ferais ça dans l'après-midi», absolument pas, je le fais pas. Donc c'est vrai que ça, heu, c'est une 1re en soi, heu, chose où je pourrais, heu, me féliciter. Et heu, après, hem, c'est tout ce qui est un petit peu plus interaction sociale, c'est compliqué pour moi et du coup, c'est vrai que, heu, quand j'arrive à, heu, prendre mon téléphone pour appeler quelqu'un, ou heu, envoyer un message à une personne à qui j'ai pas parlé depuis longtemps, c'est le genre de chose où heu, que je fais de temps en temps et voilà. Appeler des gens, parfois on est obligé de le faire. Et c'est vrai que, heu, heu, parfois j'aimerais, heu, au lieu de dire: «Bon, bah, voilà ça c'est fait», heu, j'aimerais pouvoir me dire: «Bon bah tu as réussi», alors que c'est quelque chose avec lequel, heu, voilà, je suis pas je suis pas du tout, heu, à l'aise, heu, naturellement.
OK, super. Mmh mh. Super. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. Mmh mh, je comprends. Mais après déjà c'est une super, heu, c'est vraiment une super, hem. Comment dire? Habitude que tu as repris, parce que, bah, tu me dis ça allait un peu contre ta nature, c'est pas quelque chose dont tu prends énormément de plaisir. Donc déjà, c'est excellent, le fait que, heu, tu aies réussi à tenir cette habitude, donc heu, depuis, heu, 6 mois et et que tu fasses ton sport, heu, bah, dès le matin. Et puis tu l'as bien dit, heu, le fait de, mmh, de le différer, heu, bah, tu perds peut-être la motivation donc déjà te tenir à à cette habitude là, c'est super et ça mérite clairement d'être, heu, célébré. Et dans ce que le la 2e chose que tu évoques, heu, par rapport à ces interactions sociales. Comme, hem, j'ai l'impression que du coup tu tu as l'air un peu de te forcer aussi, ça c'est vrai que c'est c'est c'est des opportunités dans la journée, heu, quand quand ça arrive, je sais pas si c'est tous les jours, mais en tout cas bon, bah, je pense que c'est vraiment, heu, aussi une bonne piste pour voir en fait, bah, que ça ça t'aide en fait à relâcher un peu la pression sur, heu, tes appréhensions de contact social. Et je pense ça peut être vous c'est enfin dé déjà tu tu s tu tu m'as l'air de d'être, heu, très, hem, très motivée en fait à faire des choses qui sont pas, heu, heu, naturelles pour toi mais dont tu ressens un bien-être, heu, par la suite. Et m moi ce que je voulais te demander du coup, c'est au niveau de de des, mmh, des choses, heu, que tu fais dans la semaine, heu. Est-ce que tu pourrais réfléchir à des petites choses, heu, qui, heu, qui ne sont pas des comment dire, sur lesquelles tu n'as pas l'automatisme de, heu, de ce de de voir ça comme des victoires? Est-ce qu'il y aurait d'autres éléments, dans ta semaine ou dans le mois, alors peut-être des choses plus espacées, hein, heu, pas nécessairement des routines, mais heu, des choses où en fait, hem, tu penses avoir un peu, heu, ne pas avoir pris suffisamment le temps, heu, pour, heu, bah, te t'auto féliciter, puisque c'est important. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, un peu plus disparates, heu, dans tes habitudes?
Merci. N ouais, c'est c'est ça. Alors, heu, je viens de me rendre compte que j'en ai 1 qui est, euh, en soi, heu, assez important aussi. Heu, c'est que, heu, c'est d'aller en cours, tout simplement. En fait, c'est, c'est lié un peu à mon anxiété sociale, mais, du coup, pour moi, aller en cours, c'est pas quelque chose qui est simple. J'ai même fait, heu, mon lycée de chez moi, pour tout te dire. Et donc, heu c'est vrai que, là, je suis en dernière année, heu, d'études, j'en ai que, heu, 3 dans la semaine, mais il faut quand même que j'y aille 3 fois dans la semaine. Et, he, et ça, c'est vrai que, heu heu, je le fais enfin, j je m'en récompense pas et et je me dis pas, heu: «Bravo, tu as réussi à y aller» alors qu'en soi, c'est toujours une épreuve, heu, heu, d'y aller. Donc c'est vrai que, heu, heu, je suis je suis toujours dans l'exigence de plus de ma part, alors que, heu, heu, c'est déjà un effort, heu, de de faire ce que je fais donc, heu, c'est aussi et ça, c'est quelque chose heu, donc, là, j'y ai pas pensé parce que, bah, maintenant, c'est bon, c'est les vacances, mais, heu, dès janvier, ça va reprendre.
OK. Mmh mh. D'accord. Mmh. Mmh mh. Ouais, ouais. Bah, écoute heu, je trouve ça vraiment super, heu, dans dans ce que tu me dis là en plus, heu, vis-à-vis du contexte que que tu as connu, heu, au lycée, heu, c'est encore une chose de plus qui effectivement, heu, bon, là, tu y as pas pensé, heu, mais heu, mais c'est parce que peut-être aussi tu en a l'habitude, c’est-à-dire tu vas en cours et tu te dis que c'est normal mais vu le contexte que tu décris et ton anxiété sociale, bah, je trouve ça vraiment courageux vraiment de ta part en fait de bah, de continuer à à suivre ces cours même si heu, il y en a, heu, il y en a 3 dans la semaine et tu pourrais te dire, heu, que bah, c'est une obligation sociale qu'il y a pas de quoi en être fier. Moi, je pense que vu ce que tu me décris, heu, c'est il y a il y a de quoi en être fier et surtout que bah, heu, en fait ça t' tu tu tu vas, heu, qu'on va dire alors je sais pas si ça te permet d'affronter tes peurs en soi, ce serait peut-être, heu heu, ça serait peut-être trop, heu, trop, heu, grand, heu, mais on va dire, heu, le fait déjà que tu le fasses et que tu t'y tiennes, ça aussi je pense que de prendre un temps en fait pour, heu, remarquer que tu arrives en fait à, mmh, à tenir, heu, on va dire ces routines là, c'est pas donné à tout le monde, heu et de de de prendre ce temps en fait de réflexion pour vraiment, heu, bah, te féliciter, heu, sur ce que tu arrives à faire, heu, c'est quelque chose qui qui à mon sens est très, heu heu, comment dire, est très cohérent par rapport à ce que tu me décris parce que l'anxiété sociale, c'est bah, c'est c'est une difficulté, heu, dont les gens parfois à l'extérieur se rendent pas compte et on peut avoir tendance à se comparer en partant du principe que bah, ce qu'on fait, c'est normal, tout le monde le fait. Mais dans ton cas, je pense, voilà, tu as énormément de motivation et ça, c'est des choses à bien garder à l'esprit le fait que mmh, bah, tu tu tu fais vraiment tout ce qu'il faut pour, heu, bah, essayer d'avancer dans ton année, heu, scolaire, heu, tu as en plus, heu, les routines, heu, à côté, enfin je veux dire le la remise du sport, toutes ces petites choses-là, tu les perçois peut-être pas parce que bah, c'est une habitude mais heu, à mon sens, c'est c'est vraiment des choses, heu, vu ton parcours qui qui bah, qui mériteraient justement que tu prennes plus le temps en fait de te poser et de te dire, heu: «Ouah super, je l'ai fait quoi».
Bah, merci beaucoup déjà, heu, de me dire tout ça, ça fait ça fait beaucoup de bien, d'entendre ça, et heu, et je pense que tu as tout à fait, heu, compris, heu, c'est ça c'est l c'est que, heu heu, comme je me dis que, heu, bah, aller en cours ou faire du sport, c'est, heu, des choses qui sont, heu, en spa même, heu, prendre le téléphone, appeler quelqu'un ou répondre au téléphone, c'est des choses qui sont tout à fait, normales pour, heu, beaucoup de gens. Du coup, heu, j'ai, heu, cette sensation un peu, heu heu, un peu, heu, l'imposteur quoi, heu heu, je sais, bon, j le côté de se dire, bah, c'est pas des choses à à à fêter parce que c'est des choses qui devraient être normales, mais comme tu le dis, heu, c'est pas normal pour moi donc au contraire. C'est pas parce que c'est normal pour les autres que, heu, faudrait pas que, heu, je transforme ça en petite victoire et que je me félicite pas pour ça.
Mmh, ouais, je comprends, mais ça Mmh mh. Ouais. Bah j'allais te dire, ouais, effectivement je je comprends vraiment ce ressenti, dans le sens où, heu, c'est déjà c'est pas la même chose, et le fait, en fait de m on va dire, de sentir que, bah, ça peut être normal, ça ça vient souvent, en fait, de des des projections qu'on va faire sur, heu, bah, les attentes extérieures. Mais heu, de garder à l'esprit, en fait, que dans ton contexte, bah, tu fais déjà beaucoup. Je pense que, voilà, ça peut, heu, ça peut avoir que des effets positifs, même pour te reto remotiver, prendre confiance en toi et même, potentiellement à terme, braver, bah, tes peurs vis-à-vis de l'anxiété sociale, en voyant que, bah, tu arrives quand même à le faire, tu vois?
N ouais, je vois, ouais, tu as tu as tout à fait raison et puis, heu et c'est vrai que, heu heu, au moment, heu, c'est un peu les les les fêtes de fin d'année qui me font, heu, réfléchir à ça, et qui me donnent un peu envie de, mmh, heu ,de trans de changer un peu sur ce point-là et de de reconnaître plus facilement, heu, l les victoires, heu, du quotidien et pas forcément ne fêter, heu, que, heu, les grosses choses comme, heu, j'ai réussi à avoir mon année, mais heu, voilà dire, heu, j'ai réussi à aller en cours durant l'année, c'est déjà heu, normalement une 1re chose, heu heu, assez exceptionnelle et heu et c'est vrai que pen vu que les fêtes de fin d'année arrivent, j'ai j'ai envie de d'être, heu, fière de moi et j'ai envie, heu, que les gens voient, heu, quelqu'un de fier et non pas quelqu'un qui se dit, heu: «Bah, heu, non, bah, j'arrive juste à faire ce que les autres font mais avec beaucoup plus d'efforts» et et c'est vrai que, heu, mais en tout cas, heu, ça fait beaucoup de de bien ce que tu me dis parce que c'est vrai que ça me permet de de remettre les choses un peu à leur place et de revoir ça, de ma perspective et pas, heu, de la perspective d'une personne autre, qui n'est pas moi.
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Bien sûr. Mmh mh. Bien sûr, heu, je pense que, bah, en plus c'est une attitude, heu heu, qui peut être très favorable sur le long terme, c'est-à-dire de pas attendre la fin de l'année scolaire. Je pense que tu as déjà beaucoup de raisons en fait d'être fière de toi et heu, en te recentrant un peu en sachant que, bah, en fait, heu, avec tes contraintes à toi et tes affectes, ta vie à toi, tu arrives déjà à mettre tout ça en place, ça peut ne n'avoir que un effet bénéfique pour te rassurer, heu, bah pour la suite et te donner encore plus de, bah, de confiance en des en tes capacités.
Bah, en tout cas, heu, je te remercie, heu, beaucoup de m'avoir écouté et et beaucoup de aussi, heu, pour tes, heu, messages très encourageants et ça m'a fait énormément de bien d'entendre ça, non seulement d'en parler, mais aussi de de t'entendre dire tout ça, heu, je te remercie énormément.
Bah, avec plaisir. Bah, super et heu, c'était avec plaisir et moi, j'ai aucun doute, heu, tu vas y arriver et et j'ai vraiment confiance en toi.